يعني لو حد عايز يسافر مثلًا، ليك صديق وب نفسه أوي يسافر، ت يعني تنصحه بإنه يستنّى آآ، آآ، فتح باب هجرة مثلًا لبلد معيّنة، والّا يسافر أ أ يعني وخلاص، ويدوّر هو على شغل يعني؟ آه.
إمم، لأ لأ لأ طبعًا، ده مش صح آآ، أنت تسافر في المكان اللي أنت حاسس بإن أنت تقدر تنتج فيه، يعني مثلًا أنت تقدر تنتج مثلًا في الموضوع وتقدر مثلًا تعمل 1، 2، 3، خلاص، يعني انتج، بس مش هتسافر في مكان كده ما فيهوش حد خالص.
إمم، صح، اهم. أيوه. إمم. إمم أكيد، أكيد، يعني طَب يعني توصف كده يعني قرارك اللي أنت أخدته كده، للهجرة ده، إن كان قرار ناجح والّا والّا في برضو كلام يعني؟
لأ، هو كان قرار ناجح جدًا لأنّه هو في وقت من الأوقات بتاعة حياتي دي، كان لازم ولا بُد منّه، لإن لو كنت استمريت في المكان الأولاني ما كنتش هالحق أبقى كويّس، مش هابقى معايا فلوس كويّسة، ما كنتش هابقى آآ، في مكان دلوقتي أنا كنت باتمناه في يوم من الأيّام، كان كل دوّة الأمور بالنسبة لي كانتش ما كانتش سهلة في الأوّل خالص.
إمم. أيوه. أيوه. إمم. أكيد، وغيّر لك يعني وفر لك سنين مثلًا؟ آآ، يعني
إمم. وفر سنين ضوئية، <laughs> سنين ضوئية، يعني مش سنة أو 2 أو 10، سنين ضوئية، يعني مثلًا أنت لمّا تيجي تقارن نفسك بالعيشة هناك، بالعيشة هنا، آه في مقارنة، في فرق في العملة، في كذا، في كذا، آآ، في أمور في أكل أحسن في عيشة أرخص في عيشة أحسن آآ، علاج أحسن، تعليم أحسن، بتلاقي نفسك بتبدأ تتوسع في مجالات كتير، أنت كنت فعلًا تاخد فيها سنين عشان تعرف تعملها.
آه، أكيد. <laughs> آه. وفر لك. اهم، أيوه. صحيح. إمم. فعلًا، فعلًا، يعني أي حد بيفكر في الهجرة أنت ب ب يعني بتنصحه، آه، تنصح، تنصح.
أنصحه بيها وبشدة، بشدة، مش بس مجرّد كده كلام، لأ بشدة، كويّسة جدًا، طبعًا آه، أكيد.
تنصحه إنه يهاجر. امم، جميل أوي الصراحة أنا استفدت أوي بالكلام معاك، و وبجد شكرًا جدًا ليك.
وأنا حقيقي، وأنا حقيقي، شكرًا جزيلا ليكِ.
شكرًا.